Oye, a ver, platícame, ¿qué trucos usas para que todos se sientan incluidos en la mesa?
Pues mira, me ha tocado muchas veces, te cuento la historia, me ha cota tos eh, co tocado muchas veces ser como el anfitrión. Este, entonces, eh como la mayor parte de las reuniones se hacen o en la mesa en días de mucha gente de poca, se hacen en casa de mi mamá, porque vivo con ella. <chuckles> Entonces, aquí se reúne todo el tiempo la familia, porque, pues, es la abuelita, ¿no? Entonces es como el centro que atrae a todo el mundo. Y entonces aquí se hacen, pues prácticamente todas las comidas sí no es que todas. <chuckles> Entonces, sí me ha tocado ser la parte como del anfitrión, ¿no? O sea, eh, digamos que compartimos roles, eh, no sé, unos hacen la comida, otros traen los ingredientes, otros traen los extras y así ¿no? Se hace todo todo el asunto en cuestiones de ayudar, ¿no? En cuestiones de cómo integras a todos, eh, me ha tocado estar como con todos y con nadie, ¿no? <chuckles> Entonces te acercas platicas con unos, te vas con otros: "Oye, ¿ya los atendieron? ¿Les hace falta alguna cosa?". Entonces esa ha sido como mi técnica en cuestión de de que todos se sientan incluidos dentro de la reunión. Así sean amigos que yo conozca, porque a veces invitan, eh, o mis hijos invitan a sus amigos, o yo invito a alguna persona, a algún vecino. Entonces, de tal forma que no se sientan como raros, ¿no? Como el salero ahí de la mesa ¿no? <chuckles>
A ver. <chuckles> Okey. Claro. <chuckles> Claro. Guau. <chuckles> Ya. <chuckles> Y a ver ese ese es bastante interesante porque como como bien lo mencionas pues, eh, en este caso tu mamá es como la jerarca de la familia, ¿no? Por decirlo de de alguna forma, pero en en la parte de de las personas que que invitan, eh, ya mencionas que tus hijos pueden invitar, pues, a algunos amigos, pero en la parte de la familia, ¿quiénes son? ¿Cómo cómo se componen? Es decir, eh, ¿son son pura familia o o esa familia también puede llevar amigos? ¿Más o menos cuántas personas? ¿C cómo es?
Así es. Pues mira, digamos que hay un grupo de siempre, ¿no? <chuckles> Hasta curiosamente en los grupos de WhatsApp está el grupo 1 y el grupo 2, ¿no? Entonces hay uno donde inclui incluimos a todos los hermanos. Somos 6 hijos más nietos, más bisnietos, entonces súmale por ahí de mínimo 2 hijos cada uno. Entonces hay un grupo de la familia, incluso, en en el WhatsApp, donde están todos los hijos, y y los todos los demás, ¿no? Y hay otro grupo como más selectivo de los mismos hermanos, pero ya con menos hermanos, ¿no? Entonces digamos que de los 6 nos reunimos como casi todo el tiempo 3. Y si pudieras reducirlo un poco más, hablamos de 2, ¿no? Entonces, eh, obviamente se va reduciendo depe o se va aumentando dependiendo de quiénes se animen a venir, ¿no?, a ciertas tipos de reuniones. De esos que quedan, que es el grupo 2 que te comentaba de los 3 hermanos que son ya hijos, más nietos, más más la novia, y ya etcétera, etcétera. Pues vienen amigos, o a veces viene que la consuegra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que tengo este, pues, ya mis hijos ya están grandes, tienen sus parejas y viene la consuegra, ¿no? Entonces, e es, pues, no es una convivencia tan estrecha como con la nuera, ¿no? o o bueno, la futura nuera no es igual la más convivencia. Entonces, pues, no hay esa confianza todavía, ¿no? De que hablas, y y y que luego dices, "Ay, ¿qué le digo?", ¿no? <chuckles>
Okey, sí. <chuckles> Claro. <chuckles> Ah, vale. Mm. <chuckles> Órale. Claro. <chuckles> <chuckles> Sí, justamente. Y en en ese sentido también ¿qué qué, mm, qué tanto tiempo, o o qué situación tiene que que ocurrir para que, pues, se sientan en la confianza, o tú te sientas en la confianza de decirle a tus hijos: "Ah pues sí, trae a tu novia"?, o que te digan: "¿Oye puedo traer a a mi consuegra?", y que tú digas: "Híjole, apenas llevan 1 mes mejor, este, llévatelo más calmado."? ¿O o no importa el tiempo, si las quiere traer tráiganla? ¿Cómo funciona?
Pues mira, ahorita ya son relaciones de algo de tiempo, ya mínimo de 2 años. Entonces ya, pues ya ahorita ya, ya prácticamente ya son de casa, ¿no? Entonces, eh, al inicio, digamos que ay, es complicado. <chuckles> Eh, digo, ahora entiendo de eso de las suegras, ¿no? Ahora entiendo de: "Ay, qué interesante". Entonces, eh, mira, uno se tiene que abrir, hay que ser realistas, ¿no?, al final del día la yo no quiero que traten mal a mi hijo, ¿estás de acuerdo? Yo como mamá te lo digo, no, no quiero, o sea, yo creo que lo que más le duele a una mamá es eso, ¿no? Sí uno lo maltrata porque otras personas sí. Entonces, yo trato a mí o has una nuera y un yerno, eh, con el cariño que me gustaría que trataran a mi hijo, ¿no? Entonces, ¡ay, no, todo te tiene que gustar!, ¿estás de acuerdo? <chuckles> Pero la educación ante todo, o sea, la educación 1000, 1000%, porque yo creo que se merecen respeto, ¿no? Eh, al final del día, este, sí convivimos, pero muy poco. Sí, de hecho, mi hijo me pide permiso: "Oye, mamá, ¿puedo traer a la a la mamá de mi novia?", y yo: "Bueno, está bien, tráela". Y cuando llegan es al principio es un silencio incómodo, ligero, pero, pero incómodo al final del día. Pero mira, yo trato de ser pues yo al fin y al cabo somos los anfitriones, porque, pues vienen aquí, ¿no? Yo creo que si fuera al revés, i i igual le harían lo mismo, porque ha sido muy pocas ocasiones que siempre es al revés, vienen hacia acá, ¿no? Entonces, pues, trato de romper el hielo de: "Ay, gustas un vasito de refresco, de agua, ¿qué te ofrezco?". Entonces, que sacas ya las botanas como el preámbulo, ¿no?, así de para que se empiece a romper ese ambiente, esa atmósfera como de que todos queremos quedar bien, y todos no sabemos qué hacer. Entonces al final del día se rompe ya rompiendo: "Ah oye ¿qué música te gusta?". Entonces empezar a hacer la selección de canciones, y como ese ambiente ¿no?, donde se sientan incluidos parte de todo, Y y que se rompa el hielo, porque es bien pesado cuando es ese ambiente, ay, hasta se hasta escuchas la mosca por ahí andando, ¿no? <chuckles>
Guau. <chuckles> <laughs> Claro. Claro. Sí. <chuckles> Eh, sí, claro. Eh, claro. <chuckles> Sí. Claro. Sí. <chuckles> <laughs> Sí, exactamente, y y qué qué complicado, como lo mencionas, pues, más que nada la primera vez, ¿no? Ya las siguientes veces, pues, ya se puede como que ir acomodando la situación, o ya hay más conocimiento, pero esa primera vez en la que: "Híjole, ¿y si digo algo y no le gusta?, o si hago algo que tampoco le agrada". Eh, ¿cóm cómo lidias con las primeras veces?
Ah, sí, sí. Pues mira, casi siempre en mi caso me ha tocado romper el hielo. Ay, se siente re feo. <chuckles> La verdad no es así como tan agradable, pero pero mira, si lo estás invitando a tu casa, ya estás abierto, ¿no? De alguna forma ya le abriste tus puertas, ya la invitaste a comer, porque, pues, prácticamente la comida es parte de las invitadas de la fiesta, ¿no? Entonces, están invitados porque, pues, les vas a invitar algún pancito, una comida. A mí, hasta incluso comer la la famosa rosca con su chocolatito, ya es una invitación. Entonces ya les estás abriendo la puerta y y les estás ofreciendo tu mesa. Entonces, yo creo que por cortesía debes de ser amable, o sea, es algo de que no puede cambiar en tu persona, de ser amable y de ser, este, pues, no sé, tratar de romper el hielo, pero te digo que sí me ha tocado muchas ocasiones romper el hielo y háblarle como si la conocieras de toda la vida. Yo así, o sea, cuan fíjate, antes era muy callada, ahora ya no. <chuckles> Era muy callada y yo sé lo difícil que es que te saquen las palabras, o sea, yo ya viví del otro lado de la moneda, donde era yo muy difícil para que me hablaran porque porque no, no se me daba eso de socializar. Entonces, como que ahora ya entiendo esa ya lo viví. Entonces, yo sé que es bien incómodo llegar a un lugar donde no te sientes de por sí como: "Ay, ¿habré traído la ropa correcta?", o sea, eh, "¿me pare bien?, ¿dije algo?, ¿mi cara es la correcta?". ¿Sí me explico? Esa situación donde quieres encajar, pero tú solito ya no, mm, pues, te sientes tan incómodo contigo mismo que que pues no encajas ya desde un principio, ¿no? O sea, yo creo que no te abres, no te abres a la posibilidad. Afortunadamente he tenido la fortuna de que todos han respondido bien, ¿no? De que luego, luego yo, o sea: "Siéntate. Mira, estás en tu casa, mira, si necesitas algo con toda confianza, pídeme". Abrir ese esa confianza para que ellos te puedan pedir algo, porque luego hasta les da pena pedir agua. Entonces, yo creo que no debe uno ser así, debes de ser corto completamente amable. Y y aparte son tus invitados, yo creo que merecen todo respeto y toda la atención de tu par
Claro. Claro. <chuckles> <laughs> Claro. <chuckles> Si. Claro. Si. Oye pues que que qué agradable que que que lo pienses así porque en efecto como como lo dices pues muchas veces es es esa parte de de la confianza de híjole este no quiero ser una molestia, ¿no? Muchos piensan en en el pedir, en el solicitar algo alguna cosa, alguna comida, eh, al alguna bebida, ese tipo de de situaciones. Y y te preguntaría, ¿tú consideras entonces que lo más importante para que una persona o un grupo de personas se sientan incluidos o con la confianza, es mantener siempre el respeto o consideras que se complementa con con otro tipo de de actitudes?
Pues mira, yo creo que lo d resumiría ser abierto, ¿no? Eh, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias formas de ser. Y yo creo O bueno, yo regularmente tiendo a ser muy observadora. Entonces, eh, yo observo a la persona según como yo sienta su actitud, digo, a la mejor ya es por la práctica. <chuckles> No, no soy psicóloga ni nada de eso, pero veo, ah, la actitud, y y y te dis y se nota. Cuando una persona se siente incómoda, se nota. Hasta incluso si es bien enojado, se nota, o sea, no sé por qué, pero lo puedo percibir. Entonces, trato de observar a la persona y de s y abrirme al diálogo, o sea, aunque en ese momento está como, no no tiene ganas ni siquiera de hablarte, como abrir eso para que parezca que fue su idea, ¿sí me explico? Así de: "Ah, tengo un idea, voy a platicar". Entonces, trato de de a la medida de lo posible, como ir rompiendo esa eso eso que traen de, ya desde que vienen, e eh, a la mejor ni querían venir, ¿no? <laughs> "Es que ya quedé, no vayas a quedar mal", porque yo no dudo que esas cosas pasen, obviamente que pasan, ¿no? De que a la mera hora: "¡Ay, no!, ya no tengo ga nada. No, pues ahora va, yo ya dije", ¿no? Ya prometí, ya hicieron de comer para ti", ¿no?, por ejemplo. Porque en mi caso, pues sí pregunto: "Oye, ¿cuántas personas?", y y es complicado cuando a veces falla, ¿no?, o te o también al revés, ¿no?, de dices: "Bueno, ya hice para tanta gente", y de repente te llega. Obviamente, siempre hay un pan un plan B. No, digo, no estamos nada más pegados al plan A, ¿no?, hay un plan B, o C, o Z, ¿no? Los que sean necesarios, pero pero ya de alguna forma yo creo que en algunas ocasiones, pues no quieren venir, ¿no?, pues se siente se siente esa esa sensación de que no están cómodas. Entonces, trato de abrirme al diálogo y trato de estar abierta a cualquier tipo de reacción, o sea, no tomarlo personal, porque si no, imagínate, se enoja, y me enojo, entonces, vam vam ¿Dónde vamos a llegar?, ¿no? Entonces, no funcionaría así. Yo creo que es mantenerte abierto y y como que no tomarlo personal. Yo creo que eso sería una de las claves para para poder ser un buen anfit anfitrión.
<chuckles> Claro. <laughs> <chuckles> Carlo. Sí. <laughs> Claro. <chuckles> Claro. Sí. <chuckles> Okey y por ejemplo ¿te te ha tocado esa esa situación que precisamente comentas de que pues quizá ya ya una vez entrando en confianza ya a lo mejor incluso teniendo una relación de amistad o algún vínculo más cercano te hayan dicho: "Oye pues la verdad la primera vez que vine a tu casa, este, no quería venir, pero, este, ahora lo disfruto no no me arrepiento"?
<chuckles> No, mira, fíjate que te voy a contar algo bien chistoso, eh, bueno, obviamente, pues, mi hijo es joven, pues, tú sabes, ¿no? De las noviecitas duran y después ya no duran, ¿no? Entonces, <laughs> en una de esas situaciones me pasó algo curiosísimo, o sea, yo soy muy aparentemente parezco muy ruda y me lo han dicho. O sea, no creas que es algo que te invento. Me lo han dicho de frente así: "¿Sabes qué? Tú me dabas miedo al principio", así me decían, varias personas me han dicho que yo daba miedo y no, pues no, a lo mejor yo creo que no, pero ya me di cuenta que sí, que sí les doy miedo. Entonces, en una de mis consuegras, bueno, esas persona me veía en el mercado y se escondía. <laughs> Y yo decía: "¿Pero por qué lo haces? Si yo", bueno al menos yo educación ante todo. O sea, una cosa es tu cara y una cosa son tus acciones. ¿Estás de acuerdo? Entonces a mí me llamaba la atención que me veía y se escondía. Decía: "Pues, ¿qué le voy a hacer?, por amor a Dios". O sea, no le voy a agredir porque, pues, ni siquiera es mi intención ni mucho menos. Soy de la idea de que la verdad debes tratar de llevarte bien, sobre todo con los consuegros porque yo te voy a decir una cosa amo a mis hijos y yo no los voy a perder por nadie. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso, eh, de cooperar es porque lo hago por amor a ellos porque luego a veces esas tipo de diferencias hacen que los hijos se alejen de ti. Entonces yo la verdad no quiero perder a mis hijos son so ahora sí que son las do una de las dos personas que más amo en este mundo y y por amor a ellos soy capaz de muchas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, no tomarlo personal. Tampoco me pongo de tapete. O sea, no, no tampoco. <giggles> También tengo dignidad pero trato de cua abrirme, eh, o sea, yo sé que cada ge gente es diferente y que cada quien tiene su forma de ser y y sus propios miedos. O sea, eso me queda superclaro eso yo lo he aprendido y y no tomo nada personal porque cuando lo hacía de verdad me amargaba ¿y para qué? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es tan curioso me llamaba la atención de eso que hacía esta señora de que se escondía y yo dije, la primera vez dije:"Ay no, pues, yo creo que estoy aluci este imaginando cosas ¿no?" Ya cuando pasó otro par de veces dije: "No, no sí se esconde de mí". Entonces le dije a mi hijo: "Oye mira me encontré a la mamá de tu novia y y cada que me ve se esconde o se agacha así como no la voy a ver". ¿Cómo no la voy a ver si está enfrente de mí?, por amor de Dios. O sea, podré distin eh, podré olvidar nombres pero caras nunca y mucho menos la mamá de la novia de mi hijo ¿no? Entonces sí le dije a mi hijo, le digo: "Oye ¿qué crees? Que la señora se esconde y yo no le he hecho nada. Mira nunca fui grosera con ella nunca le dije nada", tampoco la enfrenté nunca porque no me gusta hacer eso pienso que no no me corresponde. Pues, yo solo le decía a mi hijo: "Oye mira pasa esto yo nunca le he hecho nada nunca le faltaría el respeto". Pero se me hizo curioso ¿no? Y nos estábamos riendo los dos y dice: "No ma, pues, ten paciencia no pasa nada". Pero pero fíjate qué importante es que sí te abras que te des la oportunidad de conocer a las personas y vaya no juzgues la portada de un libro sin antes abrir el contenido ¿no? Así de fácil.
A ver, dime. Claro. <laughs> Okey. Okey. Ya. Sí. Ay no. <laughs> Claro. Sí. Claro Claro. Sí. Claro. <laughs> Sí, justo. <laughs> <laughs> Sí, es real. <laughs> Ya. Jus Claro. <chuckles> <chuckles> Justamente. Oye ¿y y tuvo tuvo solución? ¿Algún punto en el que ya, este, supieras por qué se escondía o o que ya se hablaran, ya se saludaran?
Ay, pues, porque le daba miedo, <laughs> digo que no sé por qué, no no es la primera persona que de alguna forma no me lo dijo directo, yo me enteré ya por, por mi hijo prácticamente, este, no sé por qué mucha gente me piensa que soy muy enojona. A la mejor es mi apariencia, ¿no? Pero no, de verdad no, al contrario, me da miedo que me conozcan, porque <chuckles> tiendo a ser muy empática y muy servicial, y luego a veces eso, es un eh, puede ser causa de un abuso, y o de un intento de abuso. No te voy a decir que no formas carácter con los años, pero sí, a la primera apariencia que casi todo mundo tiene de mí es que soy muy enojona, ¿tú crees? <chuckles>
<laughs> <laughs> Okey. <chuckles> <laughs> Claro. Guau, oye pues, mm, final ya para cerrar te preguntaría, entonces, ¿tú consideras que, si si tuvieras que dar solamente uno, una estrategia, o una recomendación para que alguien se sienta incluido sería el respeto, sería la educación?, ¿qué sería?
Ujú. Pues, yo creo que es, eh, abrirte a la todas las posibilidades, eh, ser este, no cerrarte, eso, así de sencillo, date la oportunidad, ¿cómo sabes que algo funciona si no lo intentas?
Abrirte, okey. Vale. Excelente, oye pues que qué interesante, qué entretenida esa parte de de de la anécdota con con la mamá de la novia de tu hijo. Y pues, no me queda más que agradecerte por por compartirlo conmigo, y por el tiempo para responder mis preguntas, muchas gracias.
<chuckles> No, ha sido mucho un muy gusto muy grande platicar contigo, gracias por tanta atención.
Hasta luego.